E, às vezes, eh tu eh, tá em casa não ter que se deslocar pra uma academia, ter que, eh, enfim, ficar num ambiente também com muita gente, às vezes, em casa, funciona pra você. Não sei se se funcionaria.
É, eu acho que funcionaria bem, não só, assim, porque o clima agora não tá propício, mas também porque, eh, eu eu já sou mais caseira, né, então pra fazer coisas em casa eu vou me animar mais, sabe. E aí você falou de dança, dessas coisas, eu acho que eu vou realmente dar uma olhada no YouTube e ver que que testar, né, uma coisa ou outra, antes de eu me comprometer com uma assinatura, porque quando eu assinar, já é uma coisa mais certa, né. Mas eu gostei destas dicas.
Né. Hum. Sim. Sim. Sim. Claro. Sim. Exato. E talvez, assim, se você jogar no YouTube também, vê se não tem umas amostras do próprio Les Mills, das aulas, antes de você se comprometer com uma assinatura, vê se não tem algum algum trial lá, alguma coisa pra você testar e vê se você gosta, porque às vezes você nem né, e depois quando esquentar, in trilha e natação. Sensacional. São exercícios super bons, super completos, né. É.
Boa, boa, vou dar uma olhada mesmo se tem essa, sei lá, né, esses opções de testes grátis e tudo mais, gostei. Não né não vejo a hora de esquentar, pra eu poder fazer essas outras coisas, sabe.
Sim. Sim. Sim. É, vai vai caminhar nos Alpes, coisa linda, super chique. <laughs> Né.
Ai é. É, menina, é bonito, é bonito! <laughs> Mas olha, adorei nossa conversa, viu, obrigada pelas dicas, vou super tentar aqui.
É. <laughs> Imagina e boa sorte aí nessa sua jornada fitness sua, eu tenho certeza que vai dar certo.
Ai, obrigada, até a próxima, tchau tchau.
Até a próxima, tchau.